Tabii, tabii, tabii. Zaten
Eee, ekonomik açıdan da.
Kesinlikle. Zaten şu anda, eee, genel olarak vizesi olan herkes yurt dışını tercih ediyor Türkiye'de. Ekono hem ekonomik olarak hem de, eee, daha rahat sanırım insanlara öyle geliyor artık. Eskiden çok fazla kişi yurt dışına çıkmıyordu. Şimdi herkes seyahat, eee, tabii çok popüler oldu geçen dönemlerde. Herkes zaten yurt dışına bir gitti, gördü. Farkı artık kıyaslama yaptığı için, eee, insanlar biraz daha yurt dışına yöneliyor gibime geliyor Türkiye'den.
Hı hı. Evet. Doğru. Evet, doğru. Peki Avrupa'da mesela ben Londra'yı çok, ııı, beğenirim, çok severim. Avrupa'da neresi var? Barselona evet, hani, orayı da çok sevmiştim.
Eee, Avrupa'da, eee, mesela
Bana tavsiye edebileceğin mesela?
Prag. Prag mesela benim çok giden bir şehir eee, di. Eğer gitmediysen mutlaka tavsiye ederim. Yani sanki hem turistik açıdan hem yani şu şekilde, eee, yeni Amsterdam gibi diyebilirim sana. Hem özgürlük açısından hem de, eee, yani tekrar, eee, tarih tarihe dönecek olursak, eee, mimari, tarihî doku. Sanki orada da böyle bir Orta Çağ, eee, aynı, eee Floransa'daki gibi. Bilmiyorum Floransa'ya gittiniz mi ya da Bologna'ya İtalya'da. O şehirlerdeki gibi böyle sanki bir Orta Çağ, eee, size havasını veriyor. Yani mesela ben, eee, bir ülkeye, yakınlardaki ülkeye, mesela Prag'a Prag'dan bahsediyorum. Eee, o zamanlar ben Macaristan'daydım, öğrenciydim Prag'a gittiğimde. Arabayla gitme şansım olmuştu ve mesela, eee, radyoyu bile lokal, eee, radyoları açıp, hani, tam o vibe'a kendimi sokmayı seviyorum. Ve bu vibe'ı gerçekten, eee, çok güzel size hissettiren şehirlerden biridir, eee, Prag. Aynı zamanda, eee, İtalya'da Bologna ve Floransa'da bu, ııı, vibe'ı almıştım. Bilmiyorum İrlanda'ya, İs İskoçya'ya gittiniz mi?
Ha, görmedim. Prag'ı. Hı hı. Şey mi, hani, turistik açıdan nedir, hani, seni cezbeden? Hımm. Yo, gitmedim. Hımm. Evet ya, ne kadar güzel değil mi? Bu çok da önemli bir şey. Hımm. Evet, çok güzel. Hı hı. Eee, hayır, İrlanda'ya da gitmedim. Yok. Güzel mi? Çok güzel ha!
Eee, aynen. Bence eee, ben İskoçya'da da bulundum, İrlanda'da da bulundum. Eee, İskoçya'yı tercih ederim tarih olarak. Mesela o bahsettiğim
İskoçya'da şey mi, şu viski turları falan var çok, hani. Onlar değil mi? Hı hı.
Aynen, aynen, aynen, aynen onlara da katıldım. Eee, aynı zamanda, yani o Orta Çağ dokusunu alabileceğiniz şehirlerden bahsediyordum ya, hani, İskoçya'da da gerçekten, eee, ve, eee, aynı zamanda emm, bu bahs Evet, evet, bu bahsettiğim şeylerin hepsinde bu Orta Çağ hissini gerçekten size veriyor.
Hımm. Evet. Tarih anlamında. Çok güzel. O zaman diyebilir miyiz ki gerçekten gezmek, görmek insanı çok fazla geliştiriyor? Bunu söyleyebiliriz değil mi?
Kesinlikle, kesin. Her keşke sürekli seyahat edebilme şansımız olsa. Hı hı.
Çok haklısın.

Ya, şimdi şöyle, ben, eee, çok, eee, yani, Asya çok farklı bir kültür gerçekten. Hani, biz mesela, Türk'üz. Türkiye'de doğmuş büyümüş insanlarız ve Batı kültürüne, Avrupa'ya çok yakınız. Yani, gerçekten Avrupa kültürünü çok hiç yadırgamadan, eee, devam ederiz, hemen uyumlanırız. Fakat, eee, yani, Amerika'ya da bu arada, şey, şimdi Amerika'da yaşıyorum ve Amerika da aynen öyle. Yani, bize çok yakın. Artık, işte, teknolojinin, eee Evet, sosyal medya Amerika'da hiç çekmiyorum ama Asya öyle değil. Ya, Asya'da gerçekten bir, eee, süre gerekiyor. Yani, Asya'da yaşamanız gerekiyor. Adaptasyon süreci istiyor Asya. Yemekler farklı, kültür farklı. Bir kere bir mozaik var, yani. Hani, çok dinli, çok kültürlü insanların yaşadığı bir yer. Eee
Hı hı. Aynen. Tabii, tabii, tabii, kesinlikle. Adapte olabiliyorsun. Hı hı. Yabancılık çekmiyorsunuz sanırım çok fazla, Avrupa'da, Amerika'da. Kesinlikle. Peki, merak ettim, bu adaptasyon sürecini atlatırken, eee, yani yerel halkla mı karışıyorsunuz, tanışıyorsunuz, kaynaşıyorsunuz yoksa kültürlerine mi bunların, eee, tecrübe ediyorsunuz? Hani, size en böyle, eee, oraya adapte eden durumlar hangileri?
<chuckles> İlk soru, "Adapte oldun mu?" olsa, daha güzel olur, mesela. <scoffs> Hâlâ adapte olamamış olabilirim. Benden kaynaklı olan bir şey. Eee, ben biraz zorlandım, mesela. Eşim hiçbir şekilde zorlanmadı. Eee, oğlum, eee, böyle, 3 yaşında bir okula başladı. Eee, o zaman da bir İngiliz okulu. Çünkü orada onların okuluna gidemiyorsunuz. Eee, bir İngiliz kültürüyle başladı o da. Benim için çok zor oldu. Çok lokal halklı değilsiniz aslında. Eee, çünkü expat'ların expat aile olarak gidince onların yaşadığı bölgelerde, işte, siteler, eee, falan ama dünyanın her yerinden insanlar. İşte, bu uluslararası okullar da biraz bu seçenekleri artırıyor. Emm, yani, evet ama gezmek çok güzel. Şimdi gezerken de lokal halk, eee la, iç içesiniz.
<chuckles> Evet. Hıı. Aynen. Peki, genelde gezerken böyle tarihî yerleri mi, eee, tercih edersiniz yoksa daha çok böyle eğlence odaklı mı?
Evet. <sniffs> Tapınaklar çok fazla orası bayağı tapınakların olduğu, kiliselerin olduğu yerler, eee, ve tarih o, hani, baktığınız zaman. Eee, bilmiyorum hiç Asya seyahatı şansı oldu mu? Gidebildin mi? Hiç? Ha. Nereleri geziyorsun peki? Neredesin?
Aynen, aynen. Maalesef, maalesef Asya'da bulunmadım hiç. Eee, fakat ilk ilk fırsatta ilk fırsatta ilk, eee, mutlaka, eee, gideceğim. Yani, benim mutlaka gideceğim listelerimin başında geliyor şu anda. Şu anda ben Avrupa'da yaşıyorum. Portekiz'de yaşıyorum uzun zamandır.
Çok güzel. Harika. Hı hı. Hiç görmedim.
Aynen, t burayı da çok, eee, tavsiye ederim. Eee, fakat İspanya'da, mesela, ben kendimi çok, çok daha rahat hissediyordum, daha özgür hissediyordum. Eee, birazcık sanırım İspanya'da Barcelona'yı çok sevdim. Yani, hatta en sevdiğim yerlerden, eee Barcelona'da bulundunuz mu bu arada?
Ya! <sniffs> Evet. Neresi İspanya'da? Evet, ben çok sevdim. Bulundum, bulundum. Evet. Hı hı.
Ne zaman gittin Barcelona'ya?
Eee, bir 7 sene falan olmuştur. Koronadan önce, yani. Koronadan önce, yani. Şimdi bakıyoruz korona bile geçeli ne kadar oldu?
Bayağı